ठीक है, तो आप थोड़े विस्तार से बताइए आईटी में भी आपको क्या चीज़ें पसंद आती है? मतलब किस तरह का जैसे आईटी में काफ़ी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, है ना? जैसे कोडिंग रहता है या फिर आप लगा लीजिए बाकी अ, जैसे एक्सेल वगैरह, डाटा वगैरह मेंटेन करके रखना, मतलब थोड़ा सा मुझे अपने कार्य के बारे में बताइए, ताकि मैं आपकी रूचि थोड़ी सी जान सकूँ।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल मैंने जब शुरू किया ना, मैं अ, सॉफ्टवेयर में ही गई थी, कोडिंग में गई थी अ, तब तो अच्छा ही चल रहा था। फिर मैंने जब छोड़ा उसके बाद अभी तो मैं जाना चाहती हूँ आईटी में क क अ, मुझे पता है कि बहुत साल हो गए हैं, अभी कुछ पा अ, माने 6 साल ऐसे हो गए हैं, मैं बहुत आगे बढ़ गई दुनिया, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में तो जाना नहीं चाहती मगर उसी के फील्ड में जैसे अभी जैसे आपने कहा अ, डाटा एंट्री में है अम, और अ, स अ, बाकी उतना कोडिंग नहीं, उसे जो अ, उसमें जो स उम उम, स्टार्टिंग की जो भी जॉब्स हैं मैं सबके लिए जाने के लिए अ, मैं तो उम, तैयार हूँ मगर वही एक डर लगता है कि अभी मैं जाऊँ जा सकती हूँ कि नहीं, एक मन में एक शंका होती है कि अ, शायद इतने सालों के बाद मैं जाके कुछ कर पाऊँगी?
हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी।